Ich muss immer produktiv sein und ich muss immer allen voran sein. Es ist so 'n Wettlauf, äh, so 'n irrer Wettlauf. Und man merkt so bei europäischen Freunden oder Familie: „Ja, dann fahren wir jetzt mal wieder 3 Wochen hierhin. Ja, und im Herbst“ gestern erzählte mir jemand, wie sie viermal im Jahr Urlaub machen. Also, da kann können wir ja nur von träumen, ne?
Mhm. Ah, genau, ja, meine Freunde auch. <chuckles> Ja, ja. Also äh, das möchte ich das hoffe ich nicht, dass es so immer so sein wird in der Zukunft, dass man nur einmal im Jahr ähm, einen bescheidenen Urlaub machen kann. I ich hoffe, das wird besser in der Zukunft, irgendwie
Mhm.
dass wir uns irgendwie 'n besseres Leben aufbauen können.
Ja, das hoffe ich auch.

Mhm.
Also, alles ist Kleindruck und es kommt immer dabei raus, dass der Verbraucher, der Endkonsument am En am Ende noch mehr bezahlen muss, egal was es ist, ob's jetzt ums Auto geht, ob's um die Zähne geht, um ob's um Medizin geht. Also, zum Beispiel so von Freunden, die öfters zum Arzt müssen und auch Medikamente, äh, regelmäßig einnehmen. Da kommt's dann drauf an, ob jetzt der Arzt schreibt, äh, ei ob's 'n generisches Produkt ist oder ob es die Marke ist. Und wenn der Arzt jetzt vielleicht denkt, ja, die braucht das Medikament, schreibt er halt nur das Medikament rein. Aber sie könnte genauso gut das generische Produkt also, irgend so 'ne hm, andere Marke benutzen und würde es für umsonst bekommen oder für ganz wenig, äh Teilzahlung oder mit Betrag.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ja, weil ich glaube, ich habe mal gelesen, dass die nicht für diese Marken, äh für die Marke bezahlen. Die zahlen nur für das Generische, die die Versicherung.
Ja, nicht alle, das kommt ganz drauf an. Ja und genau, wie der Arzt das dann ausfüllt, wenn der Arzt da jetzt nicht groß drüber nachdenkt und sagt, okay, die braucht das und das x y, der meint schon das Richtige. Aber wenn der jetzt vergisst, das glei das Produkt umzustellen auf generisches Produkt, ja, dann kann das sein, dass sie jetzt zur Apotheke geht und dann sagt der Apotheker: „Ja, das sind dann mal 800 $.“
Ich sowas irgend mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ist mir auch mal passiert. Ähm, und dann haben sie dann habe ich gemeint: „Wie? Ähm, warum ist das nicht, äh warum ist das nicht bezahlt?“ Und dann haben sie gemeint: „Oh, du musst erst, äh, eine der der Arzt sollte eigentlich von dem von der Versicherung eine“ „Vorgenehmigung bekommen.“
Ja, das und dann dauert das oft so lange und du musst zum Arzt und dann musst du da ewig auf diese Genehmigung warten, dann kommt sie nicht, dann rufst du noch mal beim Arzt an, „Oh, das haben wir vergessen oder das haben wir schon vor 3 Wochen geschickt.“ Ah, das ist auch immer so 'n Hin und Hergerenne. Also, Hin und Hergerenne hat man sehr viel, aber ich glaube, das hat man auch in Europa mittlerweile.
Ja. Genau. Ja, die haben's vergessen. Ja. Die haben's vergessen, ja.